Sim, claro.
Mas nada é garantido, né. E por isso que é importante ter do nosso lado pessoas que nos querem bem, né. Eu acho que isso é é o principal assim nessa vida.
Aham. Com certeza, você diria que você então seria uma senhorinha que tem muitas amigas. E talvez algum pet?
Uhum. Ai, com certeza. <laughs>
<laughs> É bem característico, né?
Com certeza, eh, gatos e plantas eu acho que vou ajudar bastante. <laughs> Sim
É verdade. Ai faz parte, né. Uhum, uhum. Sim, sim é bem comum você ver assim na 3º idade, hã, pessoas que acabam escolhendo tanto gatos, pe ou cachorros ou qualquer pet, né. Hã, porque os animais eles entendem que essa idade ela acaba sendo um pouquinho mais solitária mais mais calma, né, precisa ali de uma companhia.
Uhum. Sim. Aham. É. E é isso, todo mundo precisa de companhia, né. E eles são uma ótima companhia. Então com certeza, eu terei pelo menos uma gatinha, né, não sei quantas. <laughs>
Claro. Uhum. Claro, com certeza. Aham. <laughs> A velhinha com a ga a senhora dos gatos. <laughs> Muito interessante, muito interessante. E tem alguma mensagem que você quer deixar pra pessoas que estão pensando em constituir uma família?
A senhora dos gatos, exatamente. Sim.